C'est vrai qu'en ce moment, avec le train de vie quotidien, heu, même le travail, heu, on dit souvent: «Métro, boulot, dodo». C'est vrai que notre vie est facilement, heu, rythmée et c'est important, du coup, de pouvoir, parfois, prendre des temps de pause, heu, avoir des temps un petit peu plus calmes et heu, donc est-ce que tu aurais, par exemple, un un souvenir, en fait, peut-être le meilleur de tes souvenirs, de tes vacances?
C'est vrai. Heu, oui. Alors, souvenir de vacances, j'ai je suis parti en vacances dans plusieurs lieux, heu, un peu spécifiques. Donc, vraiment des vacances comme on peut l'entendre, hein, heu, mais, heu, quelque chose qui me qui me saute au cerveau quand tu me parles de ça, clairement, heu, alors, c'est pas vraiment des propres des vacances à proprement parler, heu, pour moi. Heu, si tu veux, j'ai été saisonnier.
Ouais. D'accord. Ouais. C'est quoi, du coup? OK. Donc, pour le travail?
C Tout à fait. Donc, moi, j'ai été, heu, saisonnier pour le travail, heu, dans le, hem, les saisons d'hiver. Donc, dans le dans le domaine du ski, heu, donc à la montagne. Donc, l voilà, en soi, c'est pas un, mmh, un voyage ou ou une pause pour moi, hem, mais je l'ai vécu te heu, tout comme, en soi, puisque heu
OK. Ouais, c'est un travail qui est quand même, heu, assez sympa ma foi.
C'était plus que sympa. C'était même pas un c'était presque pas un travail, en soi, pour moi. C'était, heu, bah, c'était, ouais, on peut dire, des des vacances, en fait! C'était, heu, j'étais payé à à à être en vacances d'une certaine manière. Je
OK. Trop bien et du coup, tu faisais quoi, en fait, heu, concrètement?
Alors, moi, j'étais, heu, skiman ou, on peut dire, plutôt technicien ski, si tu veux. Donc, heu, plus concrètement, hein, j'étais dans un magasin de ski et je, heu, j'étais à la location, heu, de matériel de ski et à la réparation, heu voilà, exactement, c'est trop bien, comme tu dis. Heu et donc, ça c'était la partie travail
D'accord. Ouais. Ah! c'est trop bien ça! D'accord.
heu, déjà très enrichissant puisque, beh, j'ai rencontré, heu, une quantité de personnes, heu, hallucinantes, heu
Ah, bah, c'est sûr. C'est toi qui les aides à s'habiller et cetera, c'est ça?
Exactement. C'est moi qui les aide, heu, bon, particulièrement, heu, on on vendait des tenues, heu, des tenues de ski. Mais, heu, c'était, heu, surtout, tout ce qui était chaussures de ski, heu, les skis, bien évidemment, heu, les bâtons, les casques, heu, voilà. En en gros, c'est ça qu'on allait, heu, le plus, heu, proposer, heu, et puis la réparation, bien sûr, du matériel.
OK. Ouais. Donc, parfait. Oui. OK. Et tu faisais quelle heure à peu près puisque, tu disais, heu, c'était pour la partie, du coup, de travail. Donc, j'imagine que tu avais quand même un petit peu plus de temps, heu, aussi. Donc, tu faisais à peu près quelle heure à quelle heure?
Tout à fait. Donc, heu, on avait déjà, pour savoir, heu, c'était, heu, 1 jour et demi de congé par semaine, heu, ce qui est c'est pas comme, heu, comme dans le commerce actu heu, a habituel, mais, heu, donc, 1 jour et demi de congé par semaine et en plus de ça, on avait une pause entre 12:00 et 2 qui était, heu, qui était assez conséquente. Heu, donc, je commençais à 8:30 le matin et généralement, je terminais autour de, heu, 18:30-19:00 des fois, plus tard, en fonction de de l'affluence, heu, mais, avec une pause, heu, parfois de, heu, 2 heures et demi, 3 heures, heu et des fois, plus encore le le midi heu c'était des grosses journées, mais a alors à l'arrivée, je l'ai pas perçu comme ça. Puisque, heu, bon, déjà, j'étais dépaysé. Je suis je viens de du Sud de la France, heu, avec un climat, heu, méditerranéen, la chaleur, la mer, heu, voilà. Je
Oh waouh. OK. D'accord. Ouais. Ça faisait des grosses journées quand même. Ouais, c'est sûr, forcément. Il y a pas souvent de la neige, en fait, du coup, c'est ça?
il y a pas souvent de neige, heu, et j'ai pas beaucoup été à la montagne. Donc, heu, déjà, gros dépaysement pour moi, heu, d'où l'aspect un peu voyage, si je puis dire.
J'imagine. <chuckles> OK, ouais.
Heu, au-delà de ça, donc, heu, j'avais, beh, un accès illimité, heu, sur mon temps de pause, hein, bien sûr. Un accès illimité, heu, au domaine skiable, heu, de ma station et des stations, heu, avoisinantes. Heu
Ah, ouais. C'est vraiment bien, en fait. C'est un avantage de fou.
Ah, tout à fait, <laughs> c'est un avantage énorme. J'avais un accès illimité et gratuit, bien sûr, heu, à la station et au matériel.
OK, beh, vraiment, trop bien. <chuckles> Ah, O OK, également en matériel du coup?
Voilà, tout à fait, le patron nous nous le mettait à disposition donc, heu, bah
Ah, c'est un très gentil patron, ça. Oh, punaise.
C'est oui, bon, après, finalement, heu, quand on est un peu dedans, on se rend compte que ça se fait beaucoup, mais, heu, oui, heu, tout à fait, c'est un avantage qui est qui est juste, heu, qui est juste génial, heu, donc, j'ai fait mes armes en snowboard là-bas, et maintenant, c'est un sport que je pratique régulièrement et que j'affectionne, heu, énormément, heu, voilà, don
D'accord, qu'est-ce qui est différent, en fait, heu, du snowboard de du ski? Enfin, puisque tu as pu expérimenter les 2 j'imagine? Qu'est-ce qui va changer entre les 2 façons de pratiquer, heu
Tout à fait. Alors, la différence entre les 2 c'est que le ski, je n'en fais pas, <chuckles> pas du tout. <chuckles> Hem, j'en ai fait étant vraiment tout petit, heu, tu sais, les classes de neige avec l'école, heu, j'ai dû y aller, heu, 1 ou 2 fois quoi, heu, sur une période très courte, et j'ai un souvenir, heu, assez assez lointain de de de ça. Heu, et là, en fait, quand, heu, j'ai fait cette saison d'hiver, donc, j'y suis allé avec un ami à moi en en plus de ça, ce qui fait que c'était quand même, heu, très sympathique et, mmh, j'ai essayé, de faire du ski.
D'accord! Ah bah, <chuckles> comme ça, c'est fait. <chuckles> Ouais. D'accord. C'est sûr.
Bon, c'était chaotique, hein, heu, tu te doutes bien qu'en ayant, heu, pas pratiqué pendant plusieurs années, et j'ai en n'ayant jamais pris de cours, heu, c'était pas c'était pas ça et, heu, en fait j'ai
Donc, tu es pas comme le vélo alors, du coup? <chuckles>
Non, pas tout à fait, non, heu, ç ça reste une appréhension particulière. Et, heu, non, j'ai des amis qui eux faisaient du snowboard qui m'ont, heu, bah, qui m'ont proposé d'aller en faire avec eux, et ça s'est fait un peu comme ça. Et, finalement, j'ai jamais vraiment réessayé trop de faire du ski en étant là-bas. Je me suis vraiment concentré sur le snowboard et et voilà, c'est pour ça que maintenant, je fais, heu, du sque du snowboard, heu, très bien, le ski, en revanche, pas du tout. Et alors tu me demandais qu'est-ce qui diffère entre les 2?
OK. OK. Ouais.
Heu, donc, déjà, le ski, tu as les pieds détachés. D'accord? Donc, heu, tu as une certaine mobilité et tu es face à la piste.
D'accord, ouais.
Donc, heu, tu es face à une descente, heu, voilà, tu es un peu penché, heu, en regardant la descente. Le snowboard en à l'inverse, lui, tu vas être de profil, donc, tu vas avoir vraiment tu vas donner ton épaule, heu, à la piste, plutôt que plutôt que ton visage d'une certaine manière, et, tu as les pieds, par contre, qui sont complètement, heu, accrochés à ta planche.
OK. OK. D'accord, donc, en fait, oui, si tu tombes, enfin, si ta ta planche se tord, ou, elle tombe, tu tombes avec, en fait, c'est ça?
Mmh, oui, c'est ça, tu déchausses pas comme ça pourrait être le cas sur des des skis. Heu, alors, si tu connais pas trop, heu, le fait de déchausser, c'est que, quand tu vas tomber, ton ski va s'enlever ou ta chaussure va s'enlever de ton ski, heu, pour éviter que tu te blesses concrètement. En snowboard, il y a pas ça. En snowboard, tu tombes, heu, la ch la planche te suit. <chuckles> Tu restes accroché quoi, voilà.
Ouais. D'accord OK, <chuckles> ça marche, ben, au moins, ça évite de la perdre, c'est déjà ça.
Tu la perds pas mais bon dans d par moment, ça peut être, heu, il peut y avoir des dégâts, bon, je n'en ai pas eu, heureusement pour moi, mais
<chuckles> Tu as jamais d'ailleurs t tu es tombé plusieurs fois? Enfin, est ce que c'est arrivé de blesser peut-être?
Ah oui, au début, c'est au début, c'est quelque chose qui est, bah, qui est fréquent, en soi, hem, l'apprentissage, heu, alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est c'est ce qui c'est ce qui est dit et ce que j'ai constaté concrètement, l'apprentissage du du snowboard est beaucoup plus difficile, au au départ, que le ski. En revanche, une fois qu'on a compris le processus, le procédé, heu, le la marge de progression est, heu, est beaucoup plus rapide et beaucoup plus importante que dans le ski. Le ski, tu vas avoir tendance à à progresser vite et à stagner rapidement donc, heu, garder un niveau, heu, tout à fait, heu, tout à fait basique pendant longtemps. Tandis que le snowboard, ça va être l'inverse, tu vas progresser lentement au départ, et puis après, ça va être exponentiel, tu vas avoir un un niveau qui va exploser, heu, une fois que tu as bien pr compris les basiques, quoi.
Ouais. D'accord. Ouais. OK, je vois, punaise. C'est ouais. C'est c'est pas anodin, c'est cool. Heu, est-ce que, du coup, heu, tu as galéré un petit peu au début?
Alors oui, au début, il y a, ce qu'on appelle, heu, les les fautes de quart. C'est ce en fait, tu as ta planche donc qui est, hem, comme on l'a dit plus tôt, qui est accrochée à tes pieds. Heu, quand tu vas vouloir tourner, tu vas donner une impulsion sur un côté ou sur un autre et tu as, heu, sur le le côté des skis comme des snowboards, heu, des espèces de tiges métalliques qui parcourent tout le le long de ta planche, heu, qui sont, heu, affûtées, pour pouvoir accrocher sur la neige.
Oui. Ouais. D'accord.
Et alors ce qui se passe c'est que, quand tu vas tourner très souvent, malgré toi, vu que tu ne contrôles pas ton corps. Et que tu as une certaine appréhension, par rapport à la pente de de de la piste, tu vas planter, heu, l'une des 2 carre donc, heu, dans la neige, en comment dire, en, mmh, perpendiculaire par rapport à à à ta piste. Et ce qui fait que tu vas, beh tu vas prendre un un tu vas avoir un accident quoi, d'une certaine manière. Tu vas tu vas prendre un envolé. Et et et voilà c'est comme ça que tu vas faire un des chutes. Tu vas pouvoir tomber donc beh, ou soit de face, ou soit sur le dos et quand tu tombes sur le dos, tu tombes ben sur le coccyx. Ce qui est très, très, très douloureux et très désagréable, <chuckles> qui peut même te décourager en soi. Heu.
Oui. Ah ouais. <chuckles> Ah oui. J'imagine. <chuckles> Forcément et puis après du coup comme c'est de la neige, tu es mouillé donc, heu, ouais, c'est vrai que c'est pas ouf.
Oui bon ça à la limite après tu t'y tu t'y fais, tu es là, heu. Heu, comme je le disais plus tôt, heu, donc je moi je suis au travail, heu, mais j'ai ce côté où je suis complètement, heu, dépaysé et quand je suis là, je suis en d'une certaine manière dans ma tête en vacances. Et, mmh, donc cette part de, je suis mouillé, ça c'est ça c'est minime. C'est c'est même
Ouais. C'est vrai que, en fait, il faut vraiment remettre ça dans le contexte c'est qu'au final, c'est quand même tu es là pour le travail pour, heu, en fait faire tes saisons, du coup finalement. Mais, heu, tu arrives quand même à à trouver beaucoup de plaisir au en faisant cette activité. Et tu as même réussi à considérer ça comme des vacances finalement. Donc c'est incroyable, heu, à avoir ça en fait sinon.
Tout à fait. Ah, en fait il faut savoir une chose, c'est que bon j'ai arrêté les saisons, parce que, heu, j'ai rencontré ma femme, on a eu des enfants. Donc, heu, voilà mon rythme personnel ne s'y prêtait plus. Mais si c'était pas le cas, je serais en ce serait oui ça serait ma vie actuelle, je continuerai à le faire, c'est juste génial en soi.
Ouais. Pourquoi? D'accord. Bah c'est sûr que oui du coup, en plus si tu as réussi à considérer ça comme des vacances. Ça devait être vraiment l'un des meilleurs travail à faire quoi.
Ah complètement. D'autant plus qu'il y a, mmh, <clicks tongue> une autre, heu une autre chose qui a que j'ai beaucoup apprécié pendant ce ces saisons. Heu, je ne parlais pas du tout anglais et en fait il faut savoir que la station dans laquelle j'étais, la majorité des clients, heu, étaient étrangers.
Ouais, dis-moi? D'accord. Beh alors du coup comment tu as appris? Parce que enfin si quelqu'un t'explique pas, comment on parle anglais, ou qu'on te forme pas. Heu, enfin c'est difficile quand même de d'apprendre comme ça sur le tas, on va dire. Comment tu ça s'est passé pour toi?
Donc. Tout à fait. Alors en fait, heu, comme je te l'ai exposé un tout petit peu plus tôt, j'ai, heu, je suis allé j'y suis allé avec un ami, heu, en station. Et lui il s'est avéré que, heu, ben il était, heu, il était bilingue, il parlait, heu heu, parfaitement anglais. Et, donc j'ai travaillé directement avec lui, ne nous étions sur à peu près sur le même poste. Donc, heu, j'étais à quelques centimètres de lui en soi, hein. Donc dans les premiers temps, heu. Pardon?
Ouais. D'accord. Ah ouais c'était vraiment bien en fait. <chuckles> C'était vraiment bien en fait, tu pouvais vraiment être avec ton ami, au travail, heu, en même temps en vacances finalement. Et là de ce que tu me dis, tu as pu apprendre au contact, heu, de lui, heu, l'anglais. Enfin trop bien.
Ah oui c'est Exactement. Heu, voilà en fait en gros, beh, les les premières semaines, heu, les clients, heu, me demandaient des choses. Heu, bah, heu, de suite, je leur demandais d'attendre et j'allais voir mon mon ami, je lui demandais bah de m'aider quoi. Heu, bon heureusement que j'ai, heu, très vite, heu, commencé à comprendre, parce que sinon bah, bien évidemment qu'on m'aurait pas gardé. Mais, heu, voilà c'est comme ça que j'ai que j'ai mis le pied à l'étrier et heu, à force de le parler, à force, heu heu, d'avoir des échanges, j'ai commencé à être de plus en plus à l'aise. Heu, je questionnais du coup ben mon ami, ou, heu, les collègues de travail sur des mots un peu plus techniques. Heu, donc voilà ça s'est comment ça a commencé comme ça. Heu, mon apprentissage de la langue et puis ensuite il y a une autre part que je t'ai pas encore parlé. Heu, dans mon dans mes vacances, je mets des guillemets, c'est que, heu, c'est très saisonnier, donc très jeune, donc il y avait des soirées tous les soirs. Heu.
Mmh mh. Oui. Ouais. <laughs> Ouais. OK. <chuckles> Non! Tu as pu faire des soirées et tout?
Ah beh, tous les soirs. Tous les soirs je, heu, je sortais. Je rencontrais des gens du coup. Et heu, c'est comme ça que j'ai vraiment, heu
Non mais c'est trop bien, c'est ce que je me demandais, si t jamais tu avais pu, rencontrer des personnes et cetera. Te faire des potes carrément?
Tout à fait, j il y a des gens que avec qui je suis encore en contact, heu, à l'heure actuelle, donc des étrangers hein.
OK. Ah oui donc ça a duré, c'est cool.
Et et voilà c'est comme ça que j'ai vraiment parfait mon mon anglais finalement. Puisque le côté tar travail, bon beh c'était limité, mais après le soir ça a débordé, ça a sur des discussions un peu plus, heu, personnelles. Avec, heu, beh, des jeunes de mon âge. Donc je pouvais me tromper, en soi, il y avait pas d'impact, heu, à ça. Et c'est comme ça que j'ai appris, heu, à le parler finalement, heu, couramment quoi.
OK ouais. C'est vrai. Ah ouais donc tu as même pu parler en anglais avec des personnes que tu connaissais pas. Enfin vraiment je pense que là, bah niveau apprentissage je crois que c'est, une des meilleures, heu, façons d'apprendre clairement. Au contact, heu, de personnes qui parlent l'anglais directement, franchement ouais c'est c'est vraiment une des meilleures façons.
Absolument. Absolument, donc, heu, voilà moi je garde, heu, ben un souvenir juste, heu, magique de de tous ces moments passés. J'ai vu des personnalités, heu donc j'étais dans une per une, heu, station un peu, heu un peu huppée. Et j'ai vu des personnalités, heu, d'un peu tous les horizons. Heu heu
OK. Je comme qui par exemple, si tu peux citer des noms?
Alors, il y en il y en a un qui m'a particulièrement, heu, marqué. Heu, il est connu sans l'être et c'est Jonathan Lambert. Je sais pas si tu connais ce ce cet humoriste?
Pas du tout.
C'est, heu, alors, heu, il faisait des des des sketchs un peu, heu, un peu absurdes d'une certaine manière. Heu, il était très ridicule à l'écran, si on veut. Et alors quand je l'ai vu, heu, dans mon magasin de ski, c'était le complètement l'inverse. Il était avec sa femme, il était très calme et, heu, pas du tout absurde. Mais j'aimais beaucoup son humour, et du coup ouais j'ai be j'ai j'ai bien aimé le le rencontrer. Après il y avait des il y avait des des des stars, il y avait, heu, des animateurs radio. Il y avait des ouais tout un ou des animateurs télé tout simplement, il y avait tout un tas de beau monde.
Technique, heu, ouais. Ouais. Et ça fait quoi en fait de, beh du coup rencontrer des personnes que, tu aurais pu voir du coup à la télé, des personnes qui sont un petit peu connues? Heu, d'être en contact avec ces gens, parce que beh du coup tu vas les a enfin les aider à mettre leurs chaussures, par exemple de ski. Ou ou même leur vendre du mat enfin leur louer du matériel. Hem comment ça se passe pour toi? Enfin, est-ce que du coup tu oses leur parler, tu as pu demander, potentiellement un autographe, ou ce genre de chose?
Mmh non, je l'ai pas fait tout simplement parce que heu je trouvais ça un peu, heu, déplacé. La personne est en vacances, moi je suis travaille et, heu, certains l'ont fait. Mais moi non, j'ai préféré garder, heu, un certain retrait vis-à-vis de ça.
J'imagine. Ouais. OK. Beh c'est très respectueux de ta part, parce que oui comme tu disais, heu, certains l'ont fait. Mais là toi, tu as vraiment ciblé le fait qu'ils étaient en vacances et, heu, donc, heu, toi aussi que tu étais là pour travailler. Donc c'est vraiment bien le fait, que tu aies pu respecter, heu, ça pour eux.
Tout à fait oui, c'était, heu c'était, heu, je pense, heu, la meilleure chose à faire. Et, heu, et voilà. Heu, donc, heu, beh en tout cas moi ça m'a beaucoup, beaucoup fait de bien de te raconter tout ça. Et, heu, beh je te remercie pour toutes ces questions, et ce temps passé.
Bah merci à toi, en tout cas.